Mm, pues yo creo que, en primer lugar estaría Híjole, me la pones muy difícil. O sea, ya de de de ¿Mande?
¿Aladdin quizá? Yo creo que Aladdin es bueno Yo creo que Aladdin es bueno, ajá.
Sí. Sí, no, Aladdin es muy buena, y tiene canciones muy buenas. Esa yo creo que sí la pondría en primer lugar, y y quizá en segundo El Rey León, y ya este, después Tarzán. Pero sí, o sea, definitivamente e es es reco eh, ver esas películas es recordar cuando eras niño y te ponían tu tazón de palomitas, o alguna botana para acompañar mientras estabas con tus papás o tú solito viéndola, y y pues ahí disfrutando de ese momento, no sé, este, también muchas in intros, este, de de las caricaturas, no sé.
Ajá. Okey, okey, okey. Sí, tal cual. Ajá. Sí, Gokú, seguramente. Gokú, seguramente te llega a la mente.
Ah, sí, de Dragon Ball Z, este, también, pues, canciones como tipo laboratorio de Dexter, este
Ajá. Oy, muy buena, sí, la verdad la de Dexter es buenísimo, llegando de la escuela, ¿no?, llegabas y yo no no recuerdo ma más o menos la hora, pero yo recuerdo que algo hacía, y y me ponía a ver Laboratorio de Dexter, no me acuerdo qué era, pero Sí, así, llegas de la escuela, tarea y eso. Ajá, dime, dime.
Sí. Sí, yo yo tengo muy marcado Sí, yo yo me acuerdo yo la tengo muy marcada de que era, cuando te levantabas bien temprano en la mañana, te y tenías como esa antes de antes de irte a la escuela, que te bañabas o algo, y te te ponían como ese ese catálogo de caricaturas, y ya después ya, ahora sí, prepararse para ir a la escuela. Y sí, o sea, esas intros también me me me transportan. Quizá un poquito ya más más maduro serían como los de Digimon, Pokémon, que ya tenían como
Ajá. Jabelo. Ajá. Sí, claro. La tranquilidad. Ajá. Sí, es que son buenísimos, son buenísimos.
Sí, to toda esa música sí me me transporta muchísimo, lam a mi infancia, y la verdad es que rememorarlo y recordarlo lo disfruto bastante, o sea, puedo escucharlo ahorita y decir: "Ah, qué buenos tiempos, cuando cuando me tocaba escuchar estas canciones".
Ah. Sí, tal cual. Sí, justo de lo que te decía. Sí, qué buenos tiempos escuchar todo eso. Y tienes razón, yo no había pensado en eso de las caricaturas y Porque uno piensa en música y y bu buscas música comercial. Pero sí, la música de las caricaturas también te lleva a un buen de cosas, ¿no?
Sí, no, y l y letras muy buenas. Sí. Sí, no, por ejemplo, la me acuerdo mucho de de una caricatura que era como más, este, contemporánea a mí, que era la de la pantera rosa, y era una canción también muy divertida.
Ajá. Ah, buenísima. Te voy a te voy a recomendar después una una canción de La Pantera Rosa, o búscala, es un remix que, es usa la Pantera Rosa, pero lo mezclan y está buenísima. También es una muy buena canción. Oye, me encantó muchísimo hablar contigo, a ver si podemos hablar en otro momento.
Ah, súper, de hecho lo buscaré.